やっぱ飲みたくなっちゃうんすよね、どうしても。抑えようと思っても。
うーん、なるほどね。
うん、それでちょっとこう飲んじゃったりして
はい。
結局眠れないみたいな、やっぱカフェインが入ってんでやっぱ眠れないんでしょうね、あれ。
まあね、やっぱね、カフェオレもコーヒーと牛乳ですからね、コーヒーのところにね、カフェインが入ってて。うーん、ね、なんでね、その夜カフェオレを飲まないっていうことができれば一番いいぱっくんですよね。
うん。 うーん。 そうなんすよ、それでちょっとね、よ要は眠れなくなっちゃうんすよね。 はい。 うーん、てわんか、結構もうルーティン化してるちゃってるんすよね。だからそのルーティン化してるんで、カフェで飲むっていうのを。なかなかそれを崩すってのもなんか自分的にちょっと
うん。 なるほどね。
ちょっとなんか、あうこう、昔からの習慣なので
ああ、じゃもう昔から結構夜眠れなくて2時とかになっちゃってって感じなんですか。
つつつ。 はい。 ああ、でもどうなんですかね、なんか、ここ最近は結構その 2020代なってからすかね、なんかそうそこそこなってかあんま眠れくなっちゃいましたよね。なんか昔はすごい眠れてた気がするんすけどね、もっと。
ああ、昔はじゃあ別に、え、カフェイン取ってても眠れてたけど
やっぱ年齢も関係あるのかなとは思っちゃいます。 うん、全然眠れたんですけどね。
う最近眠れなくなってきちゃったってことなんですね。
はい、やっぱ年齢関係あるんかもしれないっす。
ああ、なるほど。ま、年齢もそうかもしれないです。ん、どうですかね、なんか他のところで生活習慣が変わったとかってなんか思い当たるところあります？
うーん。 はい。